أ بُصّي أنا عندي مشكلة صراحة باواجهها في حياتي، وهي إن أنا مش باعرَف أعمل حدود كده بطريقة لطيفة لمّا باحس الناس بيتدخّلوا في حياتي، يقعُدوا بقى ينصَحوا كده ويبكّتوا، فبصراحة باحس إن أنا يعني ما أبقاش متقبِّلة وفي نَفْس الوقت عارفة اللي هو امم، حاضر وده ما بيمنعهمش إن هُم يفضَلوا يتجاوزوا بقى كلّ فترة ويتدخّلوا وي ويعلّقوا على كلّ حاجة، الموضوع الصراحة بيضايقني جدًا، سواء بقى في المُحيط بقى للقرايب أو المعارِف أو في في مُحيط الشُغل وبيتكرّر كتير يعني، فأنا مش عارفة إزاي ممكن أعمل حاجة زي كده بطريقة لطيفة أمنَعهم إن هُم يعني يتدخّلوا ويقعُدوا بقى يدّوا نُصح مش مطلوب يعني، بجد محتاجة نصيحتِك في الموضوع ده.
معاكِ. هو أي شكْل من أشكال النصايح غير المطلوبة أو اللي مش م مش أنتِ اللي بت بتسعي ليها أو طلبتيها من الشخص آآ وبيا يعني بيتطوّع بيها، بتبقى حقيقي فعلًا أحيانًا كتير تقيلة على القلْب وخصوصًا حسَب الشخص بيقولها إزاي ومين هو الشخص أصلًا آآ، فقولي لي كده مبدئيًا آآ ده بيحصَل آآ إمتى؟ أنا يعني بيحصَل آمم، لمّا بتكُوني يع يعني باين عليكِ إنِك طالبة المساعدة والّا هُم بيتطوّعوا كده من لله في الله، إن هُم يقولوا لِك نصيحة ما؟
لأ، أنا ما ب ما باطلبش مساعد، يعني أنا لو باطلب مساعدة هاقول، مش هاتضايق طبعًا ساعتها، بس بينظّروا يعني، فاهمة؟ أنتِ ليه عملتِ مثلًا كذا؟ طب إيه ده؟ المفروض كنتِ عملتِ كذا، طب ليه مثلًا بتتعاملي ب بالطريقة دي مع فلانة؟ طب أنتِ ليه مثلًا ولادِك بت بتقعدي بتاخدي وتدي معاهم على طول؟ مش عارفة إيه، أنتِ مدلعاهم. آآ تدخلات كده سخيفة بقى في التربية، في اللبس، في الأكل، في الشُرب. آآ في نفس ال الوقت أنا أصلًا مثلًا هُم فكرهم مختلف عني تمامًا، يعني حرفيًا. آآ حاجاتهم وتربيتهم وأسلوبهم وحياتهم كلها ما بتبقاش عاجباني، بس ما ليش دعوة يعني، مش حدودي. فما ب يعني كل واحد آآ حُر بقى في حياته. فباستغرب أوي إن هُم بيدوا نفسهم الحق إن هُم يقتحموا، ويدُوا نصايح كده من غير ما است ما يستأذنوا، أو من غير ما أنا أطلب منهم أصلًا.
امم. آه، آه فهمتِك. امم معاكِ أو بالضبط، بالضبط، ح أنتِ عندِك حق طبعًا وشيء مزعج جدًا ومقدرة مشاعرِك طبعًا ناحية موقف زي ده. بس أنتِ واضح إن هو أنتِ محاصرة بهذه ال ب بهؤلاء الأشخاص، يعني مش شخص معين أنتِ بتقصديه أو جهة حتى معينة أنتِ بتقصديها، و واضح إن بتُعاني من ده من أكتر من شخص.
يعني في بعض الأشخاص في محيط العيلة و وفيه أشخاص تانيين في الشغل بقى يعني بيقعدوا بقى يتدخلوا في طريقة الشغل. يعني أنت خلاص ليكم الresult النهائية، ما حدش ليه دعوة بشغل حد. فمش لازم أبقى أنا نفس دماغكم، مش لازم مهم إن أنا بامشي على ال على الrules المطلوبة مني والقواعد عمومًا، وما ب ما بانتهكش أي حاجة. فليه التنظير؟ وأنتِ لو عملتِ كذا هيبقى أحسن، ولو عملتِ كذا يعني لو أنا طلبت المساعدة إن أنا مثلًا آآ حابة إن أنا أغير طريقة شغلي، أنا دي بالنسبة لي أوكي ماشي، أنا طلبت مساعدة. إنما أنا ما طلبتش مساعدة، ومش حابة إن أنا أشتغل بدماغ حد، ليه دايمًا يبقى في آآ حد بينط في حياتي كده ي يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه، في رغم إن أنا باراعي حدود الناس أوي، لأبعد حد. عمري ما تدخلت في حاجة ما بتعنينيش.
امم، امم. فهمتِك. آه، آه، آه. امم، امم. جميل جدًا. وده غريب برضو إن هُم مش ملاحظين مثلًا إن أنتِ ما بتعمليش كده، فتوقفوا مثلًا، ففعلًا والله أنا مقدّرة مشاعرِك جدًا آآ لأشخاص زي دُول ممكن بيقدموا نصيحة وقد يبدو إنها تدخٌل مش نصيحة الحقيقة. آآ طَب قُولي لي لمّا بيحصل كده رد فعلِك بيبقى إزاي؟
بالضبط. آآ للأسف ما باعرفش بقى إن أنا أوقّف اللي قُدامي عند حدّه و وباقبل النصيحة، ما باعملش بيها، بس باقبلها. أقول لهم تمام، والله تمام، حلو أوي، فكرة حلوة. وأنا من جوايا متضايقة جدًا. يعني أنا من جوايا باصَرّخ كده وعايزة أقول لهم، "أنتم مالكم؟ أنتم مالكم؟ حاجة مش خص مش خاصّة بيكم أصلًا." يعني حرفيًا كل واحد يخليه في حاله، يعني إيه الفضا
أكيد، أكيد صح. حقيقي فعلًا. الغريب إن إن أنتِ طريقتِك دي من الطُرق المعتمدة في الرد على أي حاجة انتقاد بقى، نصيحة، أي حاجة، آمم لا تُجادل عارفة الإحساس لا تُجادل اللي هو بي آه بالضبط بتوفّري على نفسِك جهد إن أنتِ تقولي للي قُدّامِك آآ نقاش طويل عريض عشان يتوقّف عن حاجة هو مُصِرّ إن هو دي طبيعي وعادية. فاللي أنتِ عملتيه لعلمِك ده مُناسب جدًا، ولكن يبدو إن هو محتاجين خطوة زيادة ف فوق اللي أنتِ بتعمليه ده، لإن فعلًا هي، إنِك لا تُجادل دي آآ هتوفر ليكِ آآ أعصاب وضغط شديد جدًا ممكن يتحول إلى خلاف و وإن أنتِ تباني أنتِ اللي هو كانت نيّته يا عيني طيّبة، وكان قاصد خير، وأنتِ اللي اللي ف الد ال الجُزئية اللي أنتِ عاملاها برافو عليكِ فعلًا هي دي جُزئية حق حقيقية و ومُفيدة جدًا، بس هو مطلوب جنبها بعض ال الإيه، البُهارات كده.
ما عنديش طاقة أجادل. إمم. إمم. إمم. بالضبط. إمم.
إن مثلًا من ضمن ال الإستراتيجيات إن أنتِ تُقابلي نصائح الآخرين آآ إن أنتِ كمان تنصحيهم.
إمم، مش
من غير ما يطلبوا.
<chuckles> صعب عليّا.
تزعجيهم بما يزعجوكِ بِه. فهُم ده ده
أها، بس كده م أنا فاهماكِ بصراحة، بس الاستراتيجية دي صت أنا يعني أنا بصراحة ضدّها ليه؟ أنا حتّى دايمًا باقول لولادي كده. يعني اللي مثلًا اللي بيشتم أو بيضرب أو بيعند، ما هو أنا لو عاملت كل واحد بأخلاقه، هابقى أنا في الآخِر بقى ما عنديش أخلاق خالص. يعني أنا لمّا هاتدخَّل مع ده وهانافق ده وهاعمل ده، فهاخُد كل العِبَر دايمًا باقولها لولادي، اللي ما ينفعش أعملهم بحاجة أنا ضد م منهجي يعني أو ضد فِكري، لإن أنا لو خدت من ده كل واحد عِبرة، فهابقى أنا فيّا كل العِبَر بقى. فبصراحة أنا حتّى شخصيتي مش كده، مش هاعرف أعملها صراحة.
معاكِ. هو هو مش فهمتِك حقيقي. طيب، آآ حقيقي، ماشي، أنا متّفقة معاكِ إن ممكن تكون مش أي حد يقدر يعمل ده، لإنّه محتاج حد يعني إيه، آآ قادر على الت التَلوُّن شوية يعني في الكلام عشان يِدّي إنطباع للآخَر إن أنت بتضايقني، شوف بقى أنا باعرف أعمل برضه اللي أنت بتعمله. آآ في حاجة تانية ممكن ت ت تمشّيها في الموضوع دوّة وأنتِ يمكن عاملة جزء منها، بس لو تعملي بقى نَفْس الجزئية دي الابتسامة وآه عندك حق، بس ب ب بحَزْم شوية.
إمم. إمم.
يعني آمم تبقي ت مباشرة جدًا في الحَزْم ده. يعني أنتِ هو آه، هي أنت نصيحتك أكيد بس أنا ما أعتقدش إن أنا محتاجها دلوقتي أو محت ما ما أعتقد إن أنا خدت بالي فعلًا قبل حضرتك ما تقول مثلًا أو أي تعليق يعني يعني ادّي له كده
إمم. آه. بيحرجه.
آآ إحراجاية صغنّنة كده في وِسط شكرًا يعني.
إمم، <chuckles> حلوة.
<chuckles>
<chuckles>
فهي دي برضه حاجة بيعملوها الناس ويم ي هي المفروض إنّها تبقى مُجدية مع الناس اللي هي آآ يعني بالضبط. آآ في بقى اللي هي إن أنتِ تحاولي ت تعملي تسبّقي. يعني آآ أنتِ عارفة إن فُلان دوّة لمّا بتشوفي أمّا بيشوفِك بتشتغلي أو أمّا بيشوف شُغلِك آآ أو يعني آمم أم لازم هيعلّق عليه.
الحِشريّة. إمم.
فأنتِ ممكن تسبق ت يعني ت أولًا تُخفّي آآ اللي أنتِ بتعمليه قدر الإمكان ده لو حصل يعني وإن أنتِ تسبّقي تقولي له آآ أنا عارفة إن رأيِك كذا آآ وخدْت بالي قبل ما تقول، مثلًا يعني إن أنتِ ت ت توقّفي الكلام في اللي على لسانه يعني زي ما بيقولوا.
إمم. إمم. اللي هو يعني وفّري أوفّر عليه الكلام والمجهود وحرقة دمي. <laughs>
آه، ما ت ما تتعبش نَفْسك، اللي أنت قُلت له دوّة أنا ها أنا عارفاه و ودارساه و وفي مُخّي، فأنت ل ليه تتعب نَفْسك وتقوله لي أساسًا؟ فحاجة بالمعنى ده ممكن كمان تغي تغيّر استراتيجيته، لإن بالذات لو كان بيحاول بنصايحه دي آآ ي ينظّر عليكِ زي ما أنتِ قُلتِ كده ويحسّسِك إن أنتِ إن هو بيفهم أكتر أو إن هو أنتِ آآ مفروض إن أنتِ يا يعني ت ت تف تتعلِّمي منّه زي ما بيقولوا يعني.
إمم. امم. الفكرة حلوة أوي بصراحة يعني ما ما جاتش في دماغي قبل كده. أنا بابقى حاسة إن أنا باكتم في نفسي لدرجة إن أنا بيبقى فيّا حرب جوايا داخلية، وأقول بقى إن أنا في لحظة ممكن تنفجر في أي حد في اللي قدامي. فبصراحة لأ، فكرة ذكية يعني ما جاتش في دماغي قبل كده، اللي هو أوقف الكلام في زورهم يعني، <laughs> إن هو ما تتكلمش، تاني أنا عارفة اللي أنت هتقوله فوفره على نفسك، وابتسم كده، بالعكس يعني، آه ممكن دي كمان
امم. آه، بالضبط. امم. طبعًا من من ضمن برضه ال ال الطُرُق إن أنتِ ممكن تتع تتعاملي بيها، إن أنتِ ببساطة شديدة ف مع أشخاص معينة، اللي أنتِ آآ ما يفرقش معاكِ اح الاحتفاظ بيهم كأشخاص حواليكِ، آآ يعني ما ينفعش مثلًا مع ال القرايب مثلًا، إن أنتِ تحطي الحدود، ت تكوني حازمة، وتقولي لأ، مش من حقك.
امم. امم. امم. آه.
دي واحدة من الطُرُق طبعًا. أكيد ال يعني أكيد هت هت هتقفل الموضوع تمامًا، بس قوليها برضه بذوق طبعًا، ومن غير ما تحوليها لخناق. بس قوليها للأشخاص اللي أنتِ خلاص مفترض إن إنتِ علاقتِك مثلًا سطحية بيهم، آآ كده كده ما فيش ودّ أوي، أو ما فيش إنسانيات بينكم ت تأثر ب بالكلمة دي، أو ما فيش أي حد عليه سُلطة منهم ليه عليكِ، فممكن يؤذيكِ أو كده. يعني قصدي ال ال الناس ال يا دوبك علاقة سطحية بينِِك وبينهم.
امم. امم، بصراحة فكرة حلوة جدًا برضو صراحة، لإن أنا في ناس كتير م يعني علاقة سطحية جدًا، ومع ذلك حاشرين نفسهم برضو. فبصراحة فكرة لطيفة جدًا، وفعلاً أنا ح يعني عجبتني هي، و والأكتر منها كمان اللي هو أما حد ييجي يخش عليّا كده يتكلم، أقوم قايلة له لا والله أنا فاهمة اللي أنت هتقوله كويس، وحفظته من المرّة اللي فاتت، فباشكرك يعني على مجهودك معايا. وابتسم له، بحيث إن هو برضو هيفهم إن أنا خلاص كلامه تقيل عليّا في الموضوع ده، فيبطل. بصراحة الأفكار جميلة أوي، والنصايح اللي أنتِ اديتيهاني رائعة الصراحة، أنا بجد باشكرِك أوي من كل قلبي.
بالضبط. ميرسي يا حبيبتي. سعيدة إني ساعدتِك، شكرًا ليكِ.
العفو.